آه، يعني هو الصراحة يعني أدّاهم لي بشكل قوي جدًا يعني، آآ حسّي أنا بقى يعني لما جيت، بالضبط على كلمة المستقبل وحياتي بعدين، يعني كان في حِتّة إنتباه بدأت أسمعه مش زي بقية المدرسيين التانيين اللي كانوا بيقولوا طَب أنت الموا المشاكل اللي أنت بتواجهها، طَب مش عارفة <tsk> حسّيت إن هُم ما أنا مفيش أصلًا مشاكل باواجهها، بس هو بقى لما بدأ ي
إمم. إمم، فكان بيكلّمك عن نفسك بقى، عن أنت مستقبلًا هتبقى عامل إزاي، كان بيورّيك صورتك قُدّّام هتبقى عاملة إيه.
بالضبط، قعَد بقى يتكلّم معايا آآ، وبدأ يصاحبني وبدأ بقى يبتدي يقول لي: "طَب ما تبتدي ترُوح مثلًا تتعلّم لغة جديدة إيه رأيك؟ آآ طَب إيه رأيك ترُوح تشتِرك في رياضة تطلّع فيها مثلًا طاقة؟"
إمم. آه بدأ يدّيك حلول فِعلية بقى على أرض الواقع. طَب أنت كنت بتشوف آآ، كنت بتشوف إن دي فعلًا فرقِت معاك، يعني أنت عملت حاجة من الحاجات دي أو نفّذتها أو إيه اللي خلّاك أصلًا حتى تقتنع بالفكرة دي؟
آه. هو في حِتّة إن هو لما كلّمني في المستقبل وقال لي: "أنت مش هيبقى ليك مستقبل." ح دي هزّتني شوية من جوّه، إزاي يعني مُدرِّس يقول لي أنت ما لكش مستقبل، لأ بالعكس أنا كنت كان فيا ثِقة كده إن أنا باعرف أجيب درجات عالية وبس يعني لو ركزت
إمم. إمم.
حس يعني حسّيت إن أنا هاخش معاه في تحدّي ودخَلت فعلًا معاه ف في الت
آه، ده كان الموضوع قلَب معاك إن أنت لأ أنا عايز أتحدّاه بقى، هو بيقول لي كده أنا هورّيه إن مستقبلي هيبقى كويس.
آه بالضبط، يعني دي حسّيت إن جرَحتني أوي من جوّه.
ممتاز، آه. هو لعِب معاك على الحِتّة دي أصلًا، لعب معاك على حِتّة التح التحدي دي.
آه هو شاطر الصراحة، هو الوحيد اللي فهِم وعرِف ي يحاورني كويس و وعرِف يحولّني بعكس بقيت المدرسين.
حلو، إمم. أيوه فاهمك.
فلمّا دخَلت بقى
طَب على كده طيب آه، و وعلى كده أنت من بَعدها هل اتغيّر سلوكك تمامًا والّا الموضوع اتّاخد تدريجي؟ لو تحكي لي إيه اللي حصَل بَعدها.
أيوه.